อา ค่ะ แล้วโดนยังไงคะ?
อา ก็ เราก็ค่อย ๆ เดินไป มันเหมือนเขาก็เล็งเป้าหมายแล้ว ก็มีคนเดินเข้ามาบอกว่า "อุ๊ย ทำบุญหน่อยน้อง" อะไรอย่างเงี้ย "ทำบุญหน่อยน้อง" อา ใช่ครับ ยื่นใส่มือให้ อา ครับผม ก็
ค่ะ มียื่น ยื่น ยื่นอะไรมาให้ใช่ไหมคะ? โดน เหมือนกันเลยค่ะ ใช่ โดนเหมือนกันเลยค่ะ
เอาจริง ๆ ต้องเรียกว่าเป็น เป็นเหมือนสติ๊กเกอร์อะไรที่แบบว่า เล่นกับความเชื่อที่คนไทยเขานับถือก็แล้วกัน อา ประมาณนี้ครับ แล้วเราก็ไม่กล้าคืน แล้วเราก็ อ้าว ยังไง? เราก็ โอเค ทำก็ได้ไม่เป็นไร คือเราคิดแล้วว่าเราเสียรู้แล้ว อะ ไม่ ไม่ไร ยี่สิบบาท ก็ เราก็ให้เขาไป ยี่สิบบาท อืม
ใช่ ใช่ ใช่ เหมือนกันเลยค่ะ อืม อืม อืม อา อา ค่ะ อู้ เราน่าจะช่วงเดียวกันแน่เลยค่ะ ราคาเท่ากันด้วย <chuckles>
<laughs> แต่ว่าผมไม่ใช่จบแค่ ฿20 ครับผม ผมโดนอีก เขาบอกว่า "โอ๊ย ทำบุญน่ะ ต้องพ่อ 20 แม่ 20 น้อง" ผมก็ "ฮะ?"
อ้อ ยังไงคะ? อ้าว! โอ้ แต่ว่า
อ่า แล้วก็ ควักให้อีก ฿20 แล้วก็ แล้วก็ อืม ทำไมทำบุญต้อง ต้องพ่อ 20 แม่ 20? แล้วผมก็เดินงงมา แล้วก็ "อ้าว! เราโดนหลอกนี่หว่า" <chuckles> ก็คือ คือก็เป็นเรื่องอะไรที่ อื้อฮือ เข้าใจแล้ว มัน มันมีอย่างงี้นี่เอง เขาก็คงแบบเห็นแล้วว่า ไอ้เนี่ยต่างจังหวัดแน่นอน อะไรอย่างเงี้ย เดินแบบเดินช้า ๆ อะไรอย่างเงี้ย คนอื่นเขาเร่งรีบกัน ใช่ไหมครับ ไม่มีใครสนใจ อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็เรียกว่าเป็น เป็นประสบการณ์ดีกว่าครับผม เออ ว่าอย่าไปรับของใครอะไรมาเด็ดขาด <chuckles>
เออ อืม อืม ค่ะ อืม อืม ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ อา ใช่ อืม อืม ค่ะ ถูก ถูก ก็ต้องเลยค่ะ บ้านก็จำได้แม่นเลย ค่ะ โดนเหมือนกันเลยว่า แต่ของบ้านเนี่ย จำได้ว่าอยู่ ๆ เขาก็ยื่นมาให้เลย แล้วเราก็รับแบบงง ๆ อะ ว่า ใช่ ใช่ ใช่ไหมล่ะคะ? เขาก็ยื่นมาให้ แล้วจำได้ว่า เหมือนเป็นอารมณ์แบบพระพิฆเนศ หรือว่าเป็นองค์เทพอะไรสักอย่าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็หยิบมาดู อา ใช่ อืม แล้วเราก็หยิบมาดูว่า แล้วเราก็งงว่า ให้เราทำไม? แล้วเขาก็บอก แล้วเขาก็บอกว่า "เออ เนี่ยเป็น เป็นอันนี้นะ" แล้วเราก็นึกว่าเขาให้ เราก็ "อ๋อ ขอบคุณค่ะ" แล้วเขาก็บอกว่า "฿20" แล้วเราก็ "อ้าว" เออ แต่ อืม แต่บ้านบอกว่า "ไม่ค่ะ ไม่ทำ" แล้วก็ให้เขากลับคืนไป แล้วก็เดินหนีเลย ค่ะ
ครับ อา ครับ ใช่ไหมครับผม? ถูกต้องเลย เง้อ เหมือนกันเลย อา ครับผม ใช่ ๆ ก็คือจะเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อะไรอย่างงี้ ที่เรา อ่า เขานับถือบูชากัน อะไรอย่างเงี้ยครับ <chuckles> "ทำบุญหน่อย ทำบุญหน่อย" เขาจะบอก "ทำบุญหน่อย"